آه، يعني، في حاجات برضه ثابتة، وفي حاجات يعني مش أساسية، يعني أوقات، لمّا بتطلع حاجة جامدة كده، بتضَيع لي خا المرتب بقى خالص زي مثلًا عايزة أجيب حاجة جديدة عندي مُناسبة عايزة أ أحضرها فباضطر إن أنا أجيب حاجة جديدة، الحاجات دي، أنا ما باقدرش أستغنى عنها. ويعني بابقى أ ما أعرفش، يمكن بقى ده يعني حاجة مش كويسة مني إن أنا باعملها يعني فعلًا ما ما بابقاش قادرة إن أنا أستغنى عن فهل لو عمَلّت كده إن أنا استغنيت عن حاجة مثلًا، بحيث إن أنا بابقى عايزة أظهر بمظهر كويس، يعني قُدام الناس.
إمم. بالضبط. لأ بُصّي هاقول لِك حاجة
بابقى عايزة، أجيب حاجة جديدة يعني مثلًا.
بُصّي مظهرِك دوّة ده مش حاجة ما نشان مش هنعتبِرها حاجة آآ مش أساسية. مظهرِك ده حاجة أساسية في شكلِك ب أول حاجة ده بيحسن مودِك وبيخلِّيكِ فعلًا أحسن. فيعني بس هو في حاجات تانية مثلًا بتبقى مش ثابتة تبقى زي إكس إكسسوارات على الفاضي وعلى المليان مثلًا آآ مثلًا كل شوية ناس تجيب مثلًا آه جِراب موبايل مثلًا <laughs> حاجات كده يعني آه مثلًا حاجات بتبقى مش أساسية أوي، بس فعلًا مع الت مع مع كُترتها بتلاقي إنها بتأثّر على المُرتب. هل في حاجة زي كده مثلًا بتعمِليها؟ بتشتِريها مثلًا بتحسّي إنها مش أساسية؟ إمم.
اهم. طبعًا. أيوه فعلًا، أنا باجيب كده <chuckles> أنا باجيب فعلًا، حاجات كده يعني إكسسوارات. آه. إمم إمم. أيوه طبعًا، ل آه ب بُصّ باشتري وبعد كده أرجع أندم بقى، يعني باشتري الحاجات دي وأرجع أندم، أقول هاجيب لأ، ده هاجيب بس ال الأنسيال ده، هاجيب المش عارف إيه ال ال ب أبُصّ ألاقي إن توّّك مش عارف إيه أرجع أندم بقى بعد كده.
آه، ما دي م تمام. إمم آه. إمم فهمتِك آه. طَب أنتِ مثلًا لم لمَا لو فكرتِ مثلًا توفري فلوس ال الحاجات الصُغيرة ديّة. لو جمعتِيهم كده، وعملتِ حسبة كده بالآلة الحاسبة، هل هم هيعملوا مبلغ معاكِ كل ش
يعني، أكيد، أكيد هيعملوا مبلغ. بس هو مبلغ مش كبير أوي، يعني يعني هيبقى المبلغ برضه يعني مش كبير أوي، إمم ه يعني هل ده ينفع؟ أنا باقول في نفسي إن هو ممكن المبلغ ده اللي أنا باصرفه، يعني باستهتر بيه بصراحة باقول لأ، مش هينفعني في حاجة يعني إيه أحوشه ليه يعني، فهل مش عارفة.
آه تمام. حلو تمام ماشي جميل. إمم. آه يعني مثلًا آه في حاجات مثلًا بتعتِبريها إن هي مثلًا حاجة آآ مثلًا ترفيهية مثلًا أو حاجة حاجة أساسية، وهي ممكن تبقى ترفيهية. زي مثلًا آآ تركبي Uber مثلًا كل يوم زي مثلًا تَاكلِي في الشارع فاهمة آآ أكل جاهز ده ممكن برضه اشتراكات مثلًا، باقة النت مثلًا، عندِك عاملَة باقة، أكتر من استخدامِك حاجات مثلًا يومية بتستخدمِيها مثلًا، آآ ما تكونش ليها لازمة أوي. ففي حاجات، بعض الحاجات ديّة هل لو أنتِ مثلًا فكرتِ أنتِ لو اتنازلتِ عن حاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا
إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه.
بحيث ده هي هيساعدِك إن أنتِ توفري أكتر، هيساعدِك إن أنتِ تدخري أكتر، وتتخلصي من المشكلة اللي بتأرقِي د هل في حاجات زي كده أنتِ تقدري تشيليها يعني؟
أيوه. إمم.